Eee, bu konu bilmiyorum, yani, eee, bence yine ben bu alanda ilerlerdim. Sonuçta bunlar ilkokuldan beri, hani, yazmaya hevesliyim, yazma, okuma, hani, sevdiğim şeyler ama bana güç ve cesaret o verdiği için belki bu kadar uzun soluklu Ya, şöyle söyleyeyim: Mesela ben başka bir alanda da, eee, ek bir alanım olurdu, belki bunlar hobi gibi kalabilirdi.
Hı hı. Hı hı. Anladım.
Ama o Evet, böyle bir etkisi olabilirdi. Ben mesela ne olurdum, belki, işte, atıyorum, mühendis olurdum ama yazı yazmayı seven bir mühendis olabilirdim gibi. Belki böyle bir şey olabilirdi. Bilmiyorum, ifade edebildim mi ama.
Hımm. Anladım. Hı hı. Olabilir, bir farklılıklar olurdu yani. Anlıyorum, evet.
Olur, mutlaka olabilirdi. Yani hayatıma etki ettiğini düşünüyorum.
Evet, peki bir mesaj göndersen veya bir şey söylemek istesen, yaptıkları için teşekkür etmek istesen, ne söylemek isterdin?
İyi ki hayatıma girmiş, iyi ki gerçekten öğrencisi olmuşum, hayatıma, eee, yön vermemdeki bütün destekleri için kendisine, eee, buradan <chuckles> bütün sevgimi ve, eee, gerçekten, emm, ne bileyim, bütün duygularımla teşekkür etmek isterim. Aslında bu, kısaca. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı, anladım. Peki, eee, bu mentörundan öğrendiğin, işte, bilgileri olsun, izlediği yolu olsun, bunu kendin kendi öğrencilerine "Öğretmenim" demiştin, yanlış hatırlamıyorsam.
Yok, öğretmen değilim, editörlük yaptım. Eee, işte. Hı hı. Me evet, evet, editörlük.
Ha, mentörlük yaptın. a Ha, editörlük. Peki ondan aldığın şeyleri aktardığın oldu mu başka insanlara veya arkadaşlarına, ailene?
Evet.